Y bueno, cuéntame, ¿tú qué consideras? ¿Qué rol juega la confianza? Pues en la mentoría.
Fíjate que yo pienso que juega un papel superimportante. ¿Por qué? Porque, eh, en ese tema de la mentoría, estás aga haciendo que alguien te te enseñe o ya sea que te tú le estás enseñando a otra persona. Entonces, que esa persona tenga confianza en ti, que que sepas lo que haces, eh, sabes cómo hacerlo y aparte tienes mucha experiencia en eso, pues va ya sea si estás dando o estás recibiendo mentoría, yo pienso que es una muy buena forma de de marcar la confianza, porque de porque así estás diciendo: "Ah mira, esta persona sabe mucho, sabe lo que hace, tiene experiencia en esto". Entonces to totalmente me me puede ayudar. Siento que que es la persona indicada, pero, por el contrario, si es una persona así, por ejemplo, mm, eh, nueva en algo o que tú le preguntas algo y y te dice: "Ay, fíjate que eso no, no sé, no, nunca le me ha pasado algo así", como que te da algo de desconfianza y dice: "Oye, y me pusieron a esta persona para para que yo yo aprendiera de de esta persona" y es como que curioso. Pero fíjate que también, aparte de de la confianza así de que de la en las acciones, está la confianza en en esa persona. ¿Qué tan disponible está? Así que, ¿qué tan amigable o también muchas veces, qué actitud tiene? Porque hay veces que en los mentores hay unos que tienen como una actitud de de menospreciarte y dicen: "No, lo haces todo mal, nunca vas a llegar a ser como yo", y hay otras personas que, eh, luego te dicen: "Oye, pues va muy bien, estás haciendo excelente", y que te dan recomendaciones muy buenas sobre tu trabajo, pero sin llegar a menospreciarte. Yo pienso que ese es un papel superimportante.
Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Claro, claro. Ujú. <chuckles> Ajá. Ujú. Claro. Ujú. Uy, sí. Ujú. Sí, sí, realmente sí, porque bueno, si ellos justamente te dan la confianza puede que hasta uno se suelte más, uno les tenga, pues, no sé, uno se sienta más cómodo como tal, ¿no?, y se pueda desarrollar de una mejor manera. Pero, bueno, ujú, para empezar, bueno, eh, ¿tú cómo cómo definirías como esa confianza en la relación? O sea, ¿cómo se podría desarrollar justamente esa confianza? Porque bueno, unos podrían pensar que es como el respeto que se le tiene a lo mejor al mentor. Pero, bueno, ¿tú qué consideras, es lo mismo respeto que confianza, o cómo se puede de desarrollar esa confianza?
Sí, claro. Okey. Okey, yo creo que son dos cosas muy diferentes el respeto y la confianza, ¿okey? Pero yo pienso que la el el respeto, pues, todos merecemos respeto, pero no todos se merecen confianza, ¿okey? Entonces, yo creo que la confianza se va a ganar, y no es algo como que te digas: "Oye, dame tu confianza, confía en mí". No, tú tienes que demostrar que eres una persona confiable, ¿cómo?, con tus acciones, con tus palabras, con cómo te comportas, cómo hablas, con todo eso. Entonces es un pa es un papel muy importante. Fíjate que a mí en este, eh, este justamente en este año, estoy en un proceso de realizar una una tesis y justa justamente, mi asesor de tesis es un es un profesor que es, bueno, son 2 profesores. Eh, pero uno que es como que el principal es una persona superconfiable que me dijeron: "No, es que ese profesor es el que te va a ayudar, porque me lo asignaron". Me dijeron este profesor es el correcto para tu para tu proyecto. Y justamente el primer día que fui a hablar con él, le expliqué mi proyecto, todo esto, y le le encantó, me dijo que que el y yo tenía dudas. Me le dije: "Oiga, pues la verdad, estoy haciendo esto con este programa y tengo algunas dudas", y me lo pusieron a él porque justamente es un programa que él ya conoce. Entonces, eh, él me dice: "Ah, no, fíjate que sí puedes usar esto, esto y esto para para estas si situaciones que estás pensando, y también puedes usar estas otras, le puedes en llegar a implementar otras". Y la verdad, sí se notaba mucho la la seguridad que tenía él al decirme cosas y aparte el dominio del del programa ese que estaba usando. Entonces, la verdad, sí sí yo sentí de de su parte esa esa primera impresión que, eh, es una persona que sabía. Ya después a lo largo del tiempo, me me mandó su su tesis para que la viera, y pudiera basarme en cómo hacer u algún proyecto o algún, ¿cómo se llama?, algún cuestionario. Entonces, la verdad que que él mismo tu me diera su tesis ya ya firmada, ya terminada, la verdad me me me dio mucha confianza, porque el además de trabajar ahí en la escuela, trabaja en en otra institución por fuera y la verdad, eh, muy conflia confiable ese señor.
Ujú. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Okey. Ajá. Ajá. Okey. Claro. Ujú. Claro. Okey. No, y sí qué qué padre, ¿no?, realmente eso que te brinden, pues, esa confianza y más en algo tan importante, ¿no?, que es como lo académico. <chuckles> Realmente, sí, ujú.
Sí, sí, sí, claro. Y Oye, y fíjate que justamente te mencioné que tenía 2 asesores, pero uno uno de ellos es la maestra que con uff, la que empecé con esto de del proyecto de tesis que se convirt era primero era un proyecto de investigación que después le le vieron potencial, y dijeron: "Oye, pues vamos a hacer los tesis, okey, adelante". Y esa fue la maestra, pues, que la la que me estaba guiando y me puso de asesor a él. Pero fíjate que esa esa persona, la esa maestra es una persona como que muy olvidadiza, muy, muy tranquila, muy descuidada, no sé, cómo decirlo, pero hay veces que nos decía para porque tenemos que presentar el proyecto, eh, en una exposición para defenderlo, okey. Entonces, nos dijo hace poco: "Oigan, chicos, vamos a vamos a practicar este día a tal hora para porque los quiero ver, quiero ver qué dicen y darles retroalimentación". Ah okey, perfecto. Y nosotros estábamos así que: "Oye, le hablamos a nuestro otro compañero, porque somos 3 en el equipo". Le dijimos: "Oye, la profesora nos dijo esto, porque quiere vernos a practicar todo esto. Ah okey, pues, hay que estar listos ¿okey?". Y llega el día, y no llega la profe no no nos dice nada y la estamos buscando, y llega 2 horas tarde, y luego resulta que no llegaba con nosotros. Ella tenía que firmar unos papeles, eh, una hoja, más una bola muy grande de papeles, ¿okey? Entonces, que no iba a terminar en un rato y resulta que al final no no no practicamos enfrente de ella, no nos dio roto la invitación, y como que simplemente se le olvidó. Y la verdad si es así, sí nos dio mucho coraje, porque oye, pues, la pru eh, ella fue la que propuso eso, no, no fuimos nosotros ni nada de eso. Ella ella fue la que propuso eso, y como que si ella lo propone y ella misma falta a eso que propuso, como que la verdad no, no es de muy buena impresión, no da mucha confianza, ¿okey? Todo lo contrario a mi comp a mi otro asesor.
Ajá. Ajá. Okey. Ajá. Sí. Okey, okey. Ujú. Okey. Ujú. Okey. Exacto, exacto, exacto, exacto. Claro. Sí, realmente no. Sí, eso que mencionas es como que pierde la credibilidad. Si ella justamente no le está dando esa importancia o algo, pues, ¿los demás qué van a hacer, no? Pues tampoco. <chuckles> No le van a tomar a lo mejor esa importancia o pues sí, como como que no va a tener ya tanto peso. Entonces sí, es muy, muy relevante, ¿no? Va de ahí en donde si uno, quiere generar esa confianza como mentor, pues se la tiene que ganar y lo tiene que demostrar. Es superimportante eso. ujú.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Claro. Sí, porque imagínate, ¿qué vamos a esperar nosotros si esa profesora nos vuelve a decir: "Oigan, chicos, quiero verlos"? Pero, vamos a recordar esa vez y lo sucedido, pero: "Fíjese que la otra vez nos dijo a tal hora, nos estuvo esperando 2 horas y no llegó y aparte, cuando llegó, se fue directo a su oficina". Entonces, ¿qué pasó? Y no nos dijo nada, de ni siquiera dijo: "Oigan, chicos, una disculpa, no los voy a ver". No, no nos dijo nada. Simplemente, llegó a su oficina a firmar unos papeles que, se entiende, ¿no?, que es la una jefa, que tiene un puesto importante, pero también, eh, algo de de responsabilidad de que: "Oigan, chicos, una disculpa, no no los voy a poder atender hoy", o algo así, la verdad. Porque sí, sí nos dio mucho coraje porque, eh, apartamos, eh, gran parte de nuestro tiempo para esa presentación, y al final, pues no hicimos nada. Y luego resulta que después, nosotros nos retiramos, 2 compañeros nos retiramos y la compañera que quedó, le se la encontró, y le dijo le dijo: "Ay, no, pues ahora me me mandan un video o algo porque sí los quiero ver", y es como que: "Ay, no, ¿qué, ahora qué?". Pero, pues ni modo.
Ajá. Ujú. Claro. Ujú. Ay, no. Claro, claro, sí, no, ya, no pierde de verdad, pues, como te digo, la la credibilidad justamente, o la confianza y pues no, no está padre. Tú, ahorita que justamente mencionas ese tema, pues, justamente, ¿qué consideras o o sea, qué pasa cuando, pues la confianza justamente se quiebra o se pierde?, justamente por eso, ¿no? Como promesas incumplidas, o, mm, o ese tipo de situaciones, ¿tú qué sientes que pasa realmente entre esta relación entre, pues la mentoría? ¿Qué pasa cuando se pierde toda esta confianza?, que a lo mejor ya se ganaron y de pronto, por una situación ya se perdió. <chuckles>
Sí. No, pues fíjate que justamente, pues en este caso, como te digo, sentimos como que es, mm, estamos a como que abandonados, ¿verdad?, porque, eh, no vamos a estar siempre sobre atrás de nuestro maestro, ¿verdad?, para estarle preguntando cosas, si acaso una que otra vez para: "Oiga un esta duda esta duda con esto, con este tema del proyecto". Pero el proyectos de nosotros, ¿verdad?, pero en este caso, como que te digo que la profesora nos dijo: "Oigan, yo quiero verlos para exponer y todo eso". Okey, en este caso, como que sí nos sentimos como que traicionados o o dejados de lado como si no importáramos.
Ujú. Claro. Ujú. Okey.
Y la verdad, sí es un tema importante porque cuando ocupemos algo y nos digan: "Ah, sí, soluciónalo con con su maestra asesora", vamos a decir: "Ay, no, porque con ella con ella es mucho escándalo, mucha batalla y todo eso", ¿verdad? Entonces como que no vamos a tener como que esa confianza porque ya ya se perdió, ¿verdad? No vamos a tener como que: "Ah, sí, podemos confiar en ella para para esta duda que tenemos o para este problema que nos ayude a resolver este problema", ¿verdad? Entonces, como yo creo que en ese caso, cuando la confianza se pierde como que aparte de de que te sientes como que una persona que no usa, no no está, ¿cómo decirlo? Eh, ah sí, que que no están al pendiente de eso, ¿verdad? Que no le toman importancia es también como que: "Oiga, yo confiaba en usted, yo pensaba que usted me iba a apoyar y resulta que, pues que me ignoró, no me dijo nada, me hizo un lado y okey". Pero yo creo que la confianza cuando se pierde, tal vez sí es muy difícil de recuperar, pero se podría recuperar, pero demostrando que que eres una persona confiable.
<chuckles> Claro. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Claro, claro, sí, eso sí. ¿Tú cómo justamente, eh, o qué qué recomendarías que hicieran o o qué cosas o prácticas podría realizar justamente una persona, hacer como pues en una sesión justamente para generar esa confianza o para ir construyendo pues esta confianza como desde el inicio. ¿Qué recomendarías?
No, okey, yo creo que en este caso, cuando se pierde la confianza, lo primero que se debería hacer es como que: "Oiga, me disculpo por esto que hice", o sea, esa esa acción, porque si alguien pierde la confianza en otra persona es porque hizo algo malo, ¿verdad? Entonces es algo que no le gustó a la otra persona, que no le agradó o incluso que que afectó a la a la persona, en este caso, el el el amentorado. No sé cómo se diga, creo que lo dije mal, pero pero sí, en este caso sí, eh, como que: "Oye, chico, la desi la verdad sí me disculpo" o tú mismo hacérselo saber: "Ah, oiga, ril mire, fíjese que esto que que hizo, que dijo el otro día, me lastimó y la verdad no me gustó esa ese detalle y la verdad, vengo a a decirle que se disculpe o que se o al menos no no se justifique", de que, oiga, ¿por qué hizo eso? Queremos saber por qué, ¿verdad? Por así, para por lo menos saber las razones o algo así, y ya depende de de ti si si aceptas esas disculpas o no. Y también va a depender de ti si le vuelves a dar e esa confianza, ¿okey?
Ujú. Ajá. <chuckles> Ujú. Ujú. Claro. Claro. Claro. Sí, realmente sí, ya depende de una persona y bueno, también a lo mejor con la disculpa, ah, no son tanto a lo mejor las palabras, ya deberían ser más las acciones, ¿no?, el el demostrar, el justamente pues volver a construirla o irla construyendo poco a poquito, ¿no?, porque bueno, la confianza no se gana de una manera fácil, es un proceso. Entonces, <chuckles> realmente sí, pues sí, es es poco a poco y bueno, con justamente acciones y no palabras es como se va a ir construyendo de una manera más sana, ¿no crees?
Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Y justamente en este caso, eh, estuvimos hablando con nuestro, eh, asesor, el el el bueno, el mero mero y en este caso, sí sí, la verdad, él sí se nota interesado, la verdad, él nos ha dicho que no puede porque tiene otro trabajo aparte de la escuela y aparte da da clases, ¿okey?, entonces, como que tiene tiempo limitado, pero en el tiempo que él tiene libre, si nos manda algunos mensajes de corrección: "Oigan, chicos, fíjense que me gustaría que tuviera esto su proyecto, si se lo pudieran agregar, o considero que le falta esto ga y que esto lo tienen mal". Okey, sí sí se nota e el interés y aparte, eh, como te digo, casi no tiene tiempo y en los tiempos libres que tiene, eh, se lo toma para para corregir o para o para ver cómo va nuestro proyecto, sí se sí se da ese tiempo y aparte, siempre nos ha dicho que le gusta mucho ese proyecto y que le gusta cómo trabajamos y cómo vamos. Y la verdad, eso eso es un gran alivio, ¿verdad?, porque al fin y al cabo, es un es un proyecto muy muy importante. Entonces que alguien te diga: "Ah sí, yo estoy al pendiente de esto, me gusta cómo va, me gusta el rumbo que toman", y no te ignoran como otras personas, ¿verdad? <chuckles> Ajá. Entonces eso sí hace que que la confianza se se fortalezca que dices: "Oye, tenemos esta duda y le podemos preguntar al profesor". "¡Ah sí! ¡Claro! Con gusto lo podemos esperar un día que se desocupe o le podemos preguntar qué tiempo tiene libre, ¿verdad?, para irle a preguntar a ver qué nos dice", porque, pues en ese caso, es el es u él es una persona muy experimentada, que sabe bastante. Entonces yo con consideramos que es una persona en la que sí se puede confiar, porque a la que podemos, eh, acceder, porque él tiene mucho conocimiento que nos puede impartir a nosotros y aparte de de una manera respetuosa.
Ujú. Ajá. Ah, okey. Ajá. Ujú. Okey. Okey. Claro. Claro. <chuckles> Claro. Okey. Sí, claro, completamente de acuerdo. Y qué bueno, porque justamente pues el el sentir esa confianza y cualquier tipo de mentoría pues ayuda justamente a pues a que uno se sienta más seguro, a hasta bueno, la retroalimentación que lleguen a recibir, pues van a saber que es honesta. y realmente hasta uno como persona se puede desarrollar más, puede mostrar más sus habilidades y bueno, eso es muy útil, ¿no?, para cada persona. Y pues sí, yo agradezco de verdad muchísimo que me hayas podido compartir justamente pues la confianza que que genera o qué tan importante es la confianza en la mentoría que me hayas podido contar tu historia y lo que no te parece de tu otra profesora. <chuckles>
Claro. Sí sí, al contrario, muchas gracias a ti. La verdad, siento que necesitaba desahogarme de esto, traía el coraje atorado. Muchas gracias por escucharme y espero que nos volvamos a ver pronto. Hasta luego.
<chuckles> Ujú. Sí, bye. Cuídate mucho.